Расскажи, пожалуйста, какие приключения запомнились из детских лет?
Ты знаешь, я вообще не могу сказать, что я была каким-то там, а, ребенком, знаешь, непослушным, каким-то проблемным. Такого вот вроде не было, но всё равно какие-то приключения <chuckles> есть, тем не менее. <chuckles>
Какие? Вот, может, самое такое, которое запомнилось <chuckles> из детства?
Вот. Не знаю, сама такое или не такое, но вот 1, что у меня всплывает, мы, м, я лю мы любили как-то играть дома, скорее, у моей, э, подруги, потому что у неё чаще родителей не было дома, на работе они были, и мы вот вдвоём оставались, а у меня бабушка всегда была дома. Вот, и поэтому вот мы у подруги эти, э, бесчинства совершали. И, э, как-то у нас ещё любили всякие эксперименты ставить, э, что-нибудь там, а, поджечь. И вот. <chuckles> Я помню, мы с ней их свечки, в общем, поджигали. Да, свечки.
Там поджигали. <laughs> Что вы там поджигали?
Э, началось всё, вощем-то, э, г, э, невинно. Мы свечки поджигали и делали ставки, какая из них быстрее начнёт плавиться, в общем.
Уже ставками занимались в такой возраст. <laughs> Ничего себе!
Но, э <chuckles> Да-да-да. Вот, но ты знаешь, э, потом как-то, м, мы не учли, что на на подоконник-то свечки не надо ставить, потому что там штора. Короче, штора эта вспыхнула. <chuckles>
Ой-ой-ой, хо-хо-хо.
Вот этими свечками пришлось ее как-то, ну, дёргать, чтобы мы пытались ее потушить. Знаешь, прыгали до нее как-то, чем-то, руками хлопали. Ну, а штора то там такая, знаешь, была, как тюлевая занавеска даже скорее, такая легкая.
Ай-яй-яй, там же очень л легко, наверно, подгорает, да? Если тюль, если она легкая, да?
Э, да-да-да. Вот пры Ой, капец вообще, у нас ничего не получалось. Нам пришло ну нам пришлось ее в дернуть вместе с карнизом, мы ее, а, о оторвали.
Правильно, правильно, всё вниз, всё всё упало. Так смешно звучит с карнизов.
Да-да-да. И затопали всё это мы ногами, в общем потушили. Ну, а потом мы как-то вот не нашли, знаешь, нам так стыдненько было, что мы подпортили. Ну, и такое всё-таки у всех еще экономическое состояние было, по крайней мере, в вот в девя девяностые в моем окружении, что кто-то особо богато не жили. И знаешь, вот вещи старались как-то беречь. И нам было очень стыдно, что мы эту штору, а, в общем-то испортили.
Да, и как бы потому, что в то время, как бы, наверное, ну, дорого всё это стоило, <chuckles> поэтому и э, мгм, да.
Но мы Ну И дорого, и дефицит. <chuckles> Мы решили, ничего лучшего не нашли
И кто-то как-то отреагировал на это, если ли вы не рассказали никому?
Ну, как это, это же заметная вещь. Мы вообще решили эту шторку подстричь, вот то, что сгорело, мы решили её отстричь. <laughs> И ты.
Там очень много отстриглось или так, ну, видно вот туда сь, э? <chuckles>
Ну, в том-то и дело. <chuckles> Ну, конечно видно, э, ну, это может наивно было думать, что не заметит никто, да, но мы её отстригли, в общем так, но это было, конечно, заметно. Штора там почти в 2 раза уменьшилась. Вот, подруге-то моей прилетело, конечно, после этого случая, так, э. Нехило <laughs> всыпали ей.
А чья это шторка была? Че чей дом это был, чь чья местность это была, это была подру о, твоей подруги или твоя, потому что ты сказала, что ей влетело?
Ой. Подруги, подруги. Да, потому что мы у подруги дома всегда играли, раз у нее родители уходили на работу. А, у меня бабушка всегда была, то мы у нее собирались, у нее играли вдвоем.
Мгм.
Вот. Ну, в общем, подруге и прилетело, раз это её штора. А я как бы вроде приглашённый гость, мне ничего и не досталось. Никто бы меня не наказал.
Какое чувство у тебя было в тот момент? Как бы тебе жалко было подружки, что вот на неё наругали, э, на неё там накричали, на тебя там нет или ещё? Ну, как ты чу как ты сочувствовала своей подружке или нет?
Ну, я ей сочувствовала, но, с одной стороны, радовалась, что это не у меня дома случилось, откровенно так вот говоря, да. Я ей сочувствовала, потому что, ну, по крайней мере, на мне это тоже отразилось, что ее нет не выпускали гулять потом пару дней. <chuckles>
<chuckles> А, ну вот видишь, и поэтому не только ей влетело, тебе тоже, потому что "ей влетело, тебе тоже"- как-то не не самая хорошая концовка. А сколько дней вот не разрешали гулять?
Э, да, и потом Да. Ну вот 2 дня ее не выпускали, пару дней. И, ну, причем и мне пришлось бабушке объяснять, и своей, и почему, м, я не иду гулять со Светой, где где подруга-то моя. Пришлось сказать, что ее н
Где моя Света? <sniffs> Где моя Света, да?
<chuckles> Пришлось мне и бабушке рассказывать, почему её наказали, то есть, э, ну, я там помню, как-то видоизменила историю. Про штору и про поджог я <laughs> не стала рассказывать. <chuckles> Ой. Ну да.
Просто такая ист ну, такая: и гру и смешная, такая, может, поучительная, что вот Игрались вы после этого с э, с как бы огнем или нет?
З <grunts> к И г мы с огнем- нет, не играли, но вот, э, разрушительства в доме у моей подруги не закончились на том. Нас опять пустили в её дом.
А что потом а что потом случилось?
<chuckles> Мы уронили, э, шкаф у неё. Сервант, эм, такой, знаешь, э, с, эм, посудой. <laughs>
О, боже ты мой! Каким образом вы вы что там вы чем там занимались? <chuckles>
Мы, э, нам показалось, что коробка с конфетами стоит на самом верху, вот на этом шкафу, и мы хотели её достать. Но, э, как бы сказать-то, ничего лучшего, чем вот встать, может, на стул сбоку надо было как-то, мы не нашли, а он такой, знаешь, был неровный, как шкаф, а вот, э, часть такая выпирающая немного и как такую полочку, что ли, образует, а потом уже из стекла эта часть идет. Мы, как сказать-то, были мы ж лёгонькие, и мы по нему, как обезьяны, знаешь. Ну, не вдвоем, конечно, но, эм, <smacks lips> полезли, э, так, э, на верхушку-то за этими конфетами, и шкафчик, э, грохнулся.
Ага. Он тяжёлый шкаф был или такой, ну, такой полумёртвый, потому что, допустим, там, ну, старый материал, и или он такой тяжёлый был?
Ну Мгм. Он тяжёленький был. Ты знаешь, тогда, мне кажется, еще часто делали мебель такую массивную, на века. Этот шкафчик- такое примерно и было. Он бабахнулся, э, подруге моей придавило руку. Вот. Но, м, с с ну, сейчас-то это смешно, конечно, а. С рукой, слава богу, ничего не случилось там, ни перелома, ничего. Э, шкаф
Ну, тут, да, тут, э, хорошо закончилось. А как со шкафом?
<laughs> Со шкафом немного <laughs> немного хуже, потому что у него 1 вот из этих стеклянных, как вот, э, дверац дверец дверец, получается, она выпала, ну и, соответственно, разбилась эта штука. Поэтому, э
Там же если еще сервиз внутри, там же еще как бы могло разбиться что-то, ну, по ло по логике, если по если подумать.
М-да. Там тоже Да, конечно, там тоже поразбивалось, я не помню, сколько там Не всё, кстати, разбилось, на удивление, не знаю почему. Но вот, э, пару там там были такие красивые, хранились у них как, э, хрустальный фужер, что ли, вот такого плана. Ну, а, в общем, побились они, конечно. И ты знаешь, мы же лезли-то за коробкой конфет, которая наверху была, м. Мы достали ее в итоге, но уже мы после такого вот, э разрушения это квартиры и серванта этого, мы даже постеснялись эти конфеты, честно говоря, и есть. <chuckles> Хотя мы их уже достали.
А что там за конфеты были такие, которых вы так хотели?
А там чёт там. Ну, мы когда лезли, то мы не понимали, что там внутри конкретно. А там оказалось были такие, как вишня в коньяке, что ли вот такие, такого рода конфеты шоколадные внутри там. <laughs>
Мгм. Правильно, правильно. Потом ещё надо надо й ещё что-то выпить, да, вот из конфет? Сначала шкаф, потом конфеты, ещё с чем-то внутри. Ну это комбо. <chuckles> Комбо-воспоминаний.
<laughs> Ой. Я думаю да, конечно, я думаю, мы просто постеснялись их, э, ну, ещё есть, потому что и так уже за шкаф бы нам прилетело. А, мы пытались объяснить, что он нечаянно упал, что это не мы на него, понимаешь, лезли за конфетами. М, нам нужно было алиби, что он сам упал, поэтому конфеты мы не стали есть. Ну, такие просто вот мы играли, играли, шкаф упал. Ну вот, ничего, мы это не потому, что мы на него лезли. Э, да, её мама поверила, ну, может быть, сделала вид, конечно. <chuckles>
И поверили? Она уже, наверное, такая: я уже, наверное, ругала 1 раз, но з сейчас за шкаф еще. <chuckles> У тебя потом подружки не будет, да, там, Света не выходит на улицу, потому что шкаф, потому что шторы порезала. <chuckles>
Ой! Да, да, да. Что-то это было какое-то лето, я не знаю прям, видимо, экспериментов каких-то, а. Не знаю, чего мы добивались, интереса к жизни, может быть и, э.
А ты чувствовала себя неприятно, допустим, в таких ситуациях или, там, может, переживала за подругу или даже подруга, вот, ну, как-то, ну, там были моменты, когда было довольно-таки не смешно, потому что вот когда шкаф упал, это, н наверное же, ну, опасно.
Ну конечно, да, да у нее рука тем более, ну, она как бы закричала, то что рука руку придавила в этот шкаф, еще пытались придвинуть как-то, ну в общем ладно, как-то справились. А вот, ну да, страшно было, что может еще и рука сломалась к тому же, вот, но в итоге всё хорошо обернулось в этом плане, слава богу, поэтому поэтому ладно.
Да, тем более, если, наверное, вот так шкаф падает, то, э, и у него есть стеклянные двери, он же может, там, и не дай бог, разбиться стекло, ещё од ну, вот и на эту руку попасть. Поэтому она это повезло, <chuckles> что так обернулось.
Да, конечно, конечно, да. Да, да, да. Да, я думаю, что мама, может быть, и не кричала на неё, знаешь сильно, потому что, ну, э, там, здоровье ребенка на 1 месте. Тем более, мы не сознавались шть не сознавались, что это мы за конфетами полз ползли, а вот он как-то так так сам упал.
Конечно. Да. Ну, а, а почему, а почему конфеты так высоко, а? Вот, а почему конфеты так высоко? Они должны быть
Вот, это вот и мгм. Ну, потому что скорее пол, м. <laughs>
А, да, я з я забыла да. Да. А вы а вы не подумали что там вот
Ну, в общем, согласна, кто так делает, да? <chuckles>
А вы лезли, как бы не думали, что там, а, конфеты не потому, что вам вредно, а потому что там что-то, ну, не такие конфеты. Но, с другой стороны, мать же могла, там, сказать нет, что вот это конфеты, их есть нельзя, потому что они невкусные, это для взрослых, там, может, вы бы поняли.
Да, не, мне. М, ну да. Не знаю, честно говоря, поняли мы бы или нет. У меня вот п потом были тоже своя история, когда я конфетки, скажем так, подъела. А это я вот помню, м. Э, ну, такое вот, да, опять же, атмосфера такого дефи. Ну, сейчас расскажу. Такая вот тоже, это примерно мне было Нет, я была помладше. А. Лет мне, наверное, 7 было. Вот такая атмосфера.
Что за история? А, ну, тут ты, да, ребёнок ребёнок такой. <chuckles>
Да-да, такого дефицита какого-то условного. А, шоколадки считались чем-то, что покупают, по крайней мере, в нашей семье. Либо с заработной платы, либо на Новый год. Вот какого-то такого плана. Вот. И, м, как-то раз я обнаружила у нас в шкафу, где-то там глубоко, а, стоят такие 2 коробочки. Я такая: опа, что это такое? А это были такие 2 блока с шоколадками, в общем. Не 1, а блоки целые, понимаешь?
Ага. Ну, смотрится, наверное, так, э, з заво так выразительно, да, вот, э, завораживающе, да? Так вот так хочется съесть.
И скака коробка, в которой много-много. Конечно, я никогда дома это не видела больше, чем там 2 шоколадок, да, для меня. 1 вот если была, то одна, а тут прям 2 блока стоит. Я такая: о! Ну, я там так аккуратненько сначала, знаешь, такая 1 шоколадочку залезла, взяла. М. Думаю, так прошёл день, никто ничего мне не говорит, никто, видимо, их не проверяет. Я в другой день ещё 1 шоколадочку туда подтянула, в школу с собой взяла, помню. И такой крутой себе казалось, что вот я с шоколадкой пришла, понимаешь? <chuckles> Вот.
Думала: "Что, что не так, что скрывалось за этой шоколадкой?"
Ну, потом, да, я сказала сестре, кстати, что я нашла вот у нас шоколадки в шкафу, э, ей это оттуда достала. Сначала, я 1 блок-то я ела сама, наверное, недельку вот так вот подтаскивала. Потом сестре сказала, а потом настал час, когда мама заметила, что эти шоколадки мы обнаружили, и их там практически не осталось. <chuckles>
Интересная мать, вот, а, как будто вот объяснила бы, нет специально ставят на такие места, где можно взять и как будто они еще завораживают, да? Чем сложнее дотянуться, тем хочется больше.
Ой. Ну, она и пыталась, видимо, их спрятать, понимаешь, чтобы мы не нашли их, но я нашла. Э, что видимо <chuckles>
Правильно, над надо надо быть Шерлоком. <chuckles> Почему бы и нет? Надо находить всё. <chuckles>
Я нашла и где-то вообще почти всё съела, получается. Ну, почти, там, я не успела буквально, там, шоколадочек 5, наверное, такие, там, большие были батончики доесть. Это еще были какие-то турецкие шоколадки. Сейчас я понимаю, что наверняка это было невкусно, какого-то такого, знаешь, соевого привкуса. Но на тон на тот момент они мне казались просто, м, я не знаю, совершенством вкуса. <laughs> Ну, вкусней ничего я не ела.
Конечно, там же такое время, где ничего не было такого, да, вот, ну, редко. Либо, там, богатые люди, либо, м.
А, да. Да, да, да. И мама обнаружила, значит, эти шоколадочки, вернее, их отсутствие уже в коробочке, практически. Во от, и, э, прилетело-то мне так и н не не мало за то, что я это всё съела.
Из-за того, что съела столько и из-за того, что украла, и из-за того, что это были какие-то нехорошие шоколадки для детей. <chuckles>
Ой! Там была такая смесь чувств! Мама мне говорила: "Я купила эти шоколадки, чтобы на Новый год всем подарить! И родственникам, там, и тебе в том числе, а ты всё съела, ты хоть бы спросила, ты же понимаешь, что если я их спрятала, то их не надо было есть". В общем, мама ругалась, ругалась конкретно так на меня. Я до сих пор помню тот диван, на котором я сижу, рыдаю, <laughs> что я это все съела. Ой, ну уже.
Но как-то, грустно, но вкусно. <chuckles>
Грустно, но вкусно, да. Ну, вот во взрослые годы мама уже, конечно, извинялась <laughs> передо мной. Говорила, что: "Господи, ну, это ж ребенок, нашла шоколадку, съела. Что ж я на тебя так кричала?" Я думаю, ну, вот, вот. Ш.
Ну, наверное, в тот момент это было так дорого, да? Наверно, можно мать тоже понять, да? Наверно, денег не особо было, если у нее, там, что-то спланировано, и, там, потом что-то, ну, не так происходит, да, в конце?
Да, конечно. Конечно, да. Ну, вот эта-то история на меня отложила отпечаток и на мое, э, странное пищевое поведение, я бы так сказала. <laughs>
Ну ну, это так интересно прозвучало, на самом деле! Хорошая история, хорошие воспоминания, да? Спасибо тебе большое, что поделилась, и до встречи!
Да, да. Пока-пока, тебе спасибо.